जी नमस्ते, तो कैसी हैं आप?
नमस्ते! जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, और मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप भी बहुत अच्छी हैं। अ, मतलब मैं आजकल ना कई चीज़ें सोच रहा था, तो मतलब अ, हम इंसान ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए है अपने काम को अ, करने में और हमारी जो दिनचर्या है वो इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि ना, हम ना अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। तो हम ना पहले ना समय में क्या होता था कि हम ना छोटी-छोटी खुशियों में ना अ, अपनी ज़िन्दगी की ए खुशी ढूँढ़ लेते थे। वहीं पर ही आज क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं ना तो हम अपने अ, इन खुशियों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, हमारा काम में इतने ज़्यादा व्यस्त है या फिर हम पैसे कमाने के पीछे इतने ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल मतलब ये चीज़ें अ, बढ़ती जा रही है? जी।
अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। अ, जी। सही बात। जी। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, सही बात, सही बात। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि ज़िंदगी इतनी व्यस्त बन गई है कि, खुद के बारे में ख़याल रखना भी बहुत मुश्किल होते जा रहा है। अ, ऐसा लगता है एक एक बार जैसे कि हमको अ, क्योंकि अ, सभी लोग क्या कर रहे हैं आजकल के जमाने में पैसा कमाना है बस इतना ही दिमाग में है और कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है क्योंकि हम बेहतर ज़िंदगी जीना है ये तो है, लेकिन खुद का ख़याल भी उतना ही आवश्यक है। अ, तो अगर जैसे कि ज अ, आदत हमारी जो भी एक आदतें हैं ना वो बदलनी चाहिए क्योंकि आजकल व्यस्त जीवन में हम जो बाहर का जैसे कि हेल्दी फूड्स के बजाय बाहर का फास्ट फूड्स के ऊपर बहुत अ, जैसे कि हमारा ज़िंदे व वहाँ पे बहुत हम खयार ख्याल रखते हैं। जैसे खाना बाहर का खाने का हो या कोई अ, अ, अगर व्यायाम करने का हो इसमें भी हम बहुत आलसी करते हैं, और खुद के लिए ख़याल बहुत कम रखते हैं। तो कुछ न कुछ अगर बदलाव अगर लाएँगे तो हम अपनी ज़िन्दगी में खुश भी रह सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी आदतें में अगर हम बदलाव लाने के जैसे कि अगर छोटे-छोटे मनोरंजन भी एक अच्छा लगता है क्योंकि व्यस्त जीवन में अगर छोटा-सा ब्रेक मिल गया, तो बहुत अच्छा महसूस भी होता है। और ज्यादातर ज़्यादा जैसे के अ, परिसर में हमारा दिन काटना बाहर जैसे कि ठंडी हवे में ऐसा अगर हम करेंगे, तो बदलाव ला सकते हैं। आप क्या मानते हैं इस विचार पर?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
हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मतलब ये जो ये छोटे-छोटे पल होते हैं ना ये हमारी न बड़ी खुशी में बदल जाते हैं। और पुराने समय में हम क्या देखते थे कि न लोग न आपस में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो मतलब घेर में बाहर बैठ जाते थे, गाँव में और अ, आपस में बात करा करते थे, वही पर ये आजकल जो शहरी जीवन है उसमें न हम ये ना ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि कोई अपने काम पे चला गया है, बच्चा है वो अपना फ़ोनो में लगा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से न अ, जो ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं हमें आपस में टाइम व्यतीत करने से जो मिलती है, वो चीज़ें आजकल हमको मिलती नहीं है। तो मैं आपसे पूछना अ, चाहूँगा कि मतलब पहले आप भी मतलब सोचती होगी मतलब इतना ज़्यादा कि ये मैं अपने परिवार के साथ टाइम व्यतीत करूँ हल और आपको अभी टाइम नहीं मिलता होगा कई कार्यों के कारण? जी।
अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। सही बात। अच्छा। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। अच्छा। सही बात। उ अ, जी। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा तो होता है क्योंकि अ, पहले भी मैंने बताया कि आजकल ज़िंदगी एक इतनी व्यस्त बन गई है हर वक़्त हम बिज़ी ही रहते हैं। अ, कोई फ्री टाइम ही नहीं हमको समय ही नहीं मिलता जैसे के, तो अगर उसमें भी अगर जितना व्यस्त ज़िंदगी में भी हम खुद के लिए हम समय अवश्य निकालना चाहिए। तो मैं एक-एक बार ऐसा करती हूँ जैसे प्रकृति में ज़्यादातर, ज़्यादा समय बिताती हूँ क्योंकि प्रकृति में अगर हम समय बिताने से हमारा मन भी शांत होता है और हमको ये अ, खुशी भी मिलती है। जैसे कि हम बाहर अगर ठंडी हवा अगर वहाँ का पक अ अगर लेंगे या कोई पग जैसे पक्षी उम्म, या पंछियों को देखें, पेड़-पौधों को देखते हैं तो खुशी मिलती है और अगर हम तनाव में रहते हैं ना इससे भी हम थोड़ा दूर भी आ सकते हैं। उ, और जैसे कि और संगीत सुनना ये भी एक बहुत अच्छा अ, मैं मानती हूँ कि प्रदान मानती हूँ। क्योंकि अह ऐसे संगीत सुनने से जो भी हमारा एक मांसपेशियों की एक तनाव रहती है ना ये कम होता है और जैसे कि हमारा हार्मोन्स भी एक अच्छा एक्टिव होता है जैसे गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं ना ये भी अच्छा एक्टिव भी होता है। क्या आप भी ऐसे कोई छोटे-छोटे आदतें हैं आपकी भी जिससे आपका अ, आपको भी खुशी मिल सकती है और तनाव को दूर कर सकते हैं?
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल, अ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और देखिए मेरे भी कुछ ऐसे-ऐसे अ, हॉबी या अ, आप कार्य बक कह लीजिए जो मैं करता हूँ, जिनसे मेरे मन को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसमें एक तो आपने मेरी बात आपने ही बता दी कि मेरे को ना गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं ना खाली समय में ना बहुत ज़्यादा गाने सुनने का पसंद करता हूँ और मेरे जो अ, ईयरफ़ोन हैं वो हमेशा मेरे कान में लगे रहते है, क्योंकि वो मेरे लिए एक मनोरंजन का पात्र तो है ही है, बाकी मेरे को ना खुशी बहुत देते हैं। तो
अच् अच्छा। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा। अच्छा, बिल्कुल।
मतलब अब मतलब मेरे ना कार्य हैं वो ख़राब नहीं होते अगर मैं मतलब गाने सुनता रहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना मतलब जो ध्यान नहीं लगा पाते, तो मेरे साथ तो मतलब ऐसा अ, मतलब कम होता है और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि रात को 10 से लेके 11, 1 घंटा मैं अच्छे से गाने सुनूँ जो मेरे मूड को ना बहुत ज़्यादा सही कर देते हैं और आजकल ना ये तनाव बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आजकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ना तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अ, लोग लोगों का ना मूड बहुत ज़्यादा अ, ख़राब होता जाता है। वो पसंद नहीं करते कि वो किसी से बात करें और सोचते हैं कि मैं अकेले स अकेला रहूँ ज़्यादा समय तक, तो ये बहुत ज़्यादा ग़लत बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ जी, सही बात। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। सही बात। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि व्यस्त जीवन अगर बहुत व्यस्त हो गए हमारे ज़िंदगी में तो त अवश्य हम तनाव में तो पड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है जैसे कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बड़ा हानिकर होता है। तो अगर हम इस सं तनाव से अगर हम दूर रहना चाहते हैं तो अ, जैसे कि व्यायाम एक बहुत अच्छा अ, चीज़ है मैं ऐसा मानती हूँ। अगर हम रोज़ाना अगर व्यायाम अगर कुछ समय अगर हम व्यायाम के लिए अगर समय निकालेंगे तभी हम तब हमको तनाव भी दूर होती है और मानसिक स्वास्थ्य भी हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और जो हम खा ये खा ग रहते हैं ना जो खाना-पीन रहता है ना इसमें भी थोड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है। क्योंकि इससे भी अगर बदलाव लाएँगे तभी भी तनाव से हम मुक्त रह सकते हैं। जैसे कि घर पे बनाया हुआ हेल्दी फूड्स अगर हम खाएँगे तब भी क्या होता है जैसे कि तनाव से दूर रहते हैं और अच्छी नींद भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अ, जीवन तो व्यस्त बन जाता है तो ओ, अ, अगर हमको आराम करना है और अच्छी नींद करेंगे तो तब भी क्या होता है ये जो तनाव से हम कई हद तक दूर आ सकते। क्या आप बता सकते हैं जैसे कि तनाव से हम दूर होने के लिए क्या कुछ सुधार सकते हैं हमारी ज़िंदगी में?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। अ, पहली बात तो हमें ना वो कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमारा मन लगता हो। मतलब, कई बार मैंने देखा है कि जो घरवाले होते हैं या जो माता-पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे पे ना बोझ डाल देते हैं कि आप पढ़ाई ही कीजिए। देखिए, पढ़ाई है ना वो एक अ, चीज़ है मतलब जो मतलब
अच्छा। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। सही। हाँ, सही बा
किसी-किसी बच्चे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है और उसका कई और चीज़ों में वो अपना मन लगाना चाहता है और उसमें करियर बनाना चाहता है। तो मतलब हम उनको सीमित कर देते हैं और उनको रोक देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमें उसको करने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो उस कार्य में काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाए, क्या पता वो अच्छा क्रिकेटर बन जाए, क्या पटा वो अच्छा सिंगर बन जाए, तो मेरे ख़्याल से हम उनको रोकना नहीं चाहिए। बाकी दूसरी बात ना, हमें ना व्यायाम और अ, योग का भी सहारा लेना चाहिए मतलब अपने तनाव को सही करने के लिए। तो, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो आप क्या मानती है इस बारे?
सही बात है। हुँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उ बिल हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। जी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जैसे कि किसी के ऊपर अब अ, अभी आपने बताया कि बच्चों के ऊपर बहुत सारा बोझ डालते हैं तो इससे भी तनाव महसूस होते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गलत है क्योंकि तनाव से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, सिर्फ़ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही हानिकार पहुँचता है और कुछ नहीं मिलता है। तो, तनाव मुक्त ज़िंदगी जीने के तो बहुत सारे विधि हैं उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि छोटा अगर हम हमारी व्यस्त ज़िंदगी में अगर छोटा-सा ब्रेक हम लेंगे, तभी-भी कुछ हद तक हम खुशी महसूस कर सकते हैं। और आजकल जैसे के अ, ध्यान केंद्रित योगासना है, जैसे कि मेडिटेशन करना है ना, इससे भी बहुत अच्छा अ, उम, महसूस होता है कोविड के न टाइम पे भी जैसे कि प्रा अ अ, साँस की एक एक्सरसाइज़ रहती थी जो ओ उससे इतना अच्छा लगता था, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ रहता है ना, तो इससे भी जो भी तनाव में हम रहते हैं ना, उससे दूर हम आ सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी सुधार सकते हैं, तो क्योंकि अम, अगर हम अब हमारा मन अगर हम शांत रखेंगे तभी हमारी शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छी रहती है और हम खुशी भी हम महसूस कर सकते हैं। उम, तो जैसे के संगीत सुनना हो या किसी जैसे के ब प्रकृति में समय बिताना हो या कोई अच्छा दोस्त के साथ या परिवार वाला अगर अच्छा, उनके साथ अगर खुल के बातचीत करेंगे, तभी भी हम तनाव से दूर आ सकते हैं।
जी।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 हाँ।
आपका क्या कहना है इस विचार पर?
जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें बनाई हैं बताई हैं, और जो मतलब मैं अपने जीवन में भी लाना चाहूँगा और ना मतलब मैंने ये देखा है कि आजकल ना जो तनाव का सबसे बड़ा कारण है, ये जो खुशियाँ हमारी कम हो रही है छोटी-छोटी उसका सबसे बड़ा कारण है, सोशल मीडिया या फ़ोन का इस्तेमाल। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो छोटा-छोटा बच्चा है, वो भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े लोग भी और उनको इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता कि वो किसी से बैठ कर के बात कर सकें अ, क्योंकि अ, आजकल मतलब वो चाहते हैं कि वो अपना फ़ोन चलाते रहें, रील्स स्क्रॉल करते रहे और उनसे उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़्यादा, बढ़ता जा रहा है जो हमारी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा अ, गलत प्रभाव डाल रहा है, हमारी नींद कम होती जा रही है, हमारे स हमारे सर में दर्द रहने लगा है, तो मेरे ख़्याल से इसके बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव है और जो हमारी खुशी पे भी पड़ रहा है। आपका क्या मानना है इस पर?
अच्छा। अच्छा। उम, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। सही बात है। जी, जी, जी, बिल्क अच्छा। बिल्कुल। उम, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा तो ज़िंदगी में जो भी छोटी-छोटी खुशियाँ आती है ना, उसको हम अच्छी तरह जीना है मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे खुशियों में तो इतनी एक अच्छी हम को महसूस होता है जैसे कि हमारा जितना भी हमारा एक अ, जैसे कि गुड हार्मोन्स रहता है ना, ये सकारात्मक प्रभाव से ये, ए, बढ़ता है। तो, ऐसे जगह छोटे-छोटे अगर ज़िंदगी में अगर खुशी मिले, तो उसका हम अनुभव अवश्य करना चाहिए, ना कि सिर्फ़ बड़ी खुशियों में ही हमको खुशी नहीं मिलती, छोटी-छोटी खुशियों को भी अगर अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छा हमको अ, जैसे के, अगर घर पे अगर छोटे बच्चे रहेंगे, तो उनके साथ समय बिताने से भी हमको अच्छा लगता है। जैस जे तनाव र में रहते हैं ना, उससे हम दूर आ सकते हैं और प्रकृति में थोड़ा समय बिताना हो या छोटा एक अगर छोटा एक चाय का सिप अगर हम किसी पसंद के जो हमा हम जिसे पसंद करते हैं, वो इस इंसान के साथ अगर हम बैठ के छोटा अगर चाय का सिप अगर हम पी लेंगे या कोई दोस्त के साथ या अ, परिवार के सदस्य के साथ खुल के अगर बात करेंगी, तभी भी एक ये वे भी एक छोटी खुशी मिलती है। और अगर छुट्टियाँ आएगी तो कहीं बाहर घूमने जाने के झा जाने से परिवार वालों के साथ या दोस्त के साथ अगर तभी भी हमको खुशी मिलती है। तो ऐसे जो भी छोटे-छोटे खुशी मिलती है ना, ये हमको बहुत बड़ा मेरे तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि छोटी-छोटी ज़िंदगी छोटी-छोटी खुशियों में से हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है?
जी।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 जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल अ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और देखिए जो ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इन्ही यही हमको मतलब अच्छा जीवन जीने में मदद करती है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ना, लोग सोशल मीडिया पे ऐसा-ऐसा कंटेंट देखते हैं, जिनकी वजह से ना वो स वो सोचने लग जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा एक, क्या कहते हैं, कठिनाई बढ़ा है। और लोग इत लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं और हम क्यों नहीं जी पा रहे? तो मेरे ख़्याल से ना वो एक ना, मतलब फ़ेक अ, हमें दुनिया दिखाई देती है, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं और हमने असल ज़िंदगी में रहना अ, बहुत ज़्यादा अलग होता है और हमें अ, इसी वजह से अपने इस वालों के साथ जो मेरे प्रिय हैं, उनके साथ टाइम व्यतीत करना बहुत ज़्यादा अ, कम कर दिया है और ये हमारी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा अ, गलत प्रभाव डाल रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएँ अ, कहीं तो सैर करें, तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमें छोटी-छोटी खुशियाँ मिल पाएँगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मतलब जो घूमना-फिरना है या कि कहीं की यात्रा करना है, वो भी हमारे अ, जो खुशियाँ है छोटी-छोटी वो बढ़ाता है हमारे परिवार और हमारे दोस्तों के बीच में?
अच्छा। अच्छा। अ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सही बात। सही बात। जी। जी। सही बात। उ जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। जी। उम, अवश्य, अवश्य बढ़ाता है क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि किसी के साथ अगर जो हम हम पसंद करते हैं, वो इंसान के साथ अगर हम बाहर कहीं घूमने जाएँ या उनके साथ समय बिताएँ, जैसे के अ, क्योंकि प्रकृति भी इतनी अच्छी लगती है ना, तो वो प्रकृति के प्रकृति में अगर उनके साथ हम बाहर अगर समय बिताएँ, उनके साथ घूमने जाएँगे तो हमारा जो भी हम तनाव में रहते हैं ना, उससे दूर आ सकते हैं और अच्छा भी लगता है। जैसे कि, जितना अ, एक अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है इससे और म मैं मानती हूँ कि जैसे खुशी हमारी दुगुनी भी हो सकती है। क्योंकि जब हम ग जैसे के हम अ, करीब अगर हमारे दोस्त हो या परिवार वालों के साथ अगर समय अगर ज़्यादातर ज़्यादा बिताएँगे, तो इतना हम जो भी हमारा एक तनाव रहता है ना, ये बाहर भी आ सकते है। जैसे खुशी से हम हर एक बात उनके साथ अगर हम अ, शेयर कर लेंगे, तब क्या होता है मन में जितना भी अगर अ, जैसे दुःख रहता है ना, ये सब बाहर आता है। और उनसे भी कोई अगर सलाह भी मिलती है तभी भी क्या होता है हमको अ, खुशी भी मिलती है, चलो ये मैं अगर ये उम, जो भी एक पल है, अगर मैं इनके साथ अगर शेयर कर लूँगी तो मुझे एक क एक रास्ता भी मिलता है, ऐसा समझती हूँ। उम, और ऐसे खुशी को अगर हम उदाहरण देंगे तो मैं एक मानती हूँ जैसे कि अगर किसी को क कोई अगर इंसान अगर कोई गलती करके रहता है ना, तो उसको क्षमा अगर हम कर देंगे, तभी भी हमको खुशी मिलती है, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि एक श अ, आप क्या मानते हैं जैसे आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिल के हैं?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। अच्छा। हाँ। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँ ना थोड़ा जब भी मैं अपने सेहत पे ध्यान देता हूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं ना मतलब जिम जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ीन हूँ और व्यायाम करने का, तो इस तरीके से ना मतलब मेरी जो मानसिक और शारीरिक रूप से है ना बहुत ज़्यादा अ, अच्छी मेरी हेल्थ रहती है। तो मेरे को ना अंदर ही अंदर खुशी होती है कि काश! कि मैं बहुत ज़्यादा फिट होऊँ और मेरे मैं ना मतलब जब इसको निरंतर हुँ करता रहता हूँ। और जो मतलब मैं अपने अ, बॉडी में जो चेंजेज देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अ, अच्छा महसूस होता है। और मतलब ये मेरे लिए एक छोटी-छोटी खुशियाँ है। बाक़ी अगर मैं अ, मतलब अपने कॉलेज़ में मतलब अच्छे अंक प्राप्त कर लूँ, तो मेरे ख्याल से वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी खुशियाँ है, आपके लिए क्या है? जी।
अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। उन, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा। और, बिल्कुल सही बात। स सही बात, सही बात कहा आपने। हाँ, आज अगर मुझे ऐसा देखूँगी तो जब मैं परिवार वालों के साथ समय बिताती हूँ ना, तब मुझे बहुत सारा खुशी मिलती है। और मेरे, जो मेरे कॉलेज के दोस्त अगर क अ, बहुत अ, दिन के बाद अगर उनका फ़ोन आएगा तो, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि सारे जो भी हम कॉलेज़ में जितना हम करते थे ना वो सब हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, हँसते रहते हैं। तो इसका खुशी भी मिलती है और अगर अ, उनसे मिलना करना अगर किसी परिवार वालों का सदस्य अगर दूर रहेगा तो, अगर हम अचानक उनसे मिलेंगे तभी भी अच्छी खुशी मिलती है। और उन उनके साथ बैठ के खाना-पीना करेंगे, बाहर सैर करते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो मुझे आपसे इस विचार के बारे में बातचीत करके, और आपका विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ।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
अच्छा।